Ừm. Bạn ơi, dạo gần đây thì mình gặp rất là nhiều những cái gây nó khiến cho mình rất là căng thẳng luôn, đặc biệt đó là liên quan tới lại công việc và gia đình của mình đó bạn. Nói thiệt với bạn luôn á là mấy tháng cuối năm này nè, đây là cái thời điểm mà mình thấy là công ty đang dồn số cho mình á, để mà vào hoàn thành cái cái cái số để mà công ty đưa ra á bạn. Mình thì làm đang làm về về nội dung sáng sáng tạo nội dung á, nên là bài á thì cuối năm viết rất là nhiều thứ để trên đưa lên cho những cái phòng ban khác, là thiết kế này, là bên triển khai kế hoạch này các thứ á, nó nó làm. Ờ, nhưng mà cuối năm là nó rất là dồn rất là nhiều những cái áp lực lên lên đầu mình, là bắt mình phải viết một một ngày bao nhiêu số đó, bao nhiêu bài đó, đó, rồi là 1 tuần bao nhiêu đó, rồi 1 tháng bao nhiêu đó. Ờ, nó dồn miết cho tới bây giờ khoảng thời gian khá là dài, cái quý này căng thẳng lắm bạn, nó cứ lặp đi lặp lại, nó làm mình cho mình rất là stress, rất là căng thẳng luôn. Chưa kể là về nhà á, thì hiện tại thì mình cũng, ừ, hay, gọi là, cáu gắt với lại gia đình của mình á, xong rồi mình thấy là mọi việc ở nhà nó cứ nó không theo ý mình mong muốn á. Vợ thì hay ở nhà thì hay cằn nhằn, con thì, ờ, học hành nó cũng lơ đãng, nó làm cho mình càng căng thẳng hơn. Nhưng mà mình cũng muốn là giải tỏa giải tỏa cái cái áp lực này, giải tỏa cái cái cái stress này mà mình hổng biết bắt đầu từ đâu hết. Không biết là từ tới bây giờ mình hông có biết cách đêm nào để mà chăm sóc cơ thể của mình nó tốt hơn mỗi ngày được á bạn. Ờ, trước kia thì mình rất là ổn nha, nhưng mà càng ngày thì sức khỏe tinh thần của mình nó càng đi xuống á, không biết là bạn có có cách nào để mà chia sẻ hỗ trợ cho mình về cái vấn đề này hông? Ừm.
À, sao vậy bạn? Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Nghe mệt nha! Ừm. Ừm. Rất là mệt á! Ừm. Mình hiểu. Vây là đúng rồi, thật khó khăn ha! Ừm. Ừm. À, nghe bạn nói như vậy á thì chắc là bạn đang cũng khá là mệt mỏi và căng thẳng mỗi ngày á ha? Thì đúng là cái việc mà cuối năm như vậy thì, ờ, công ty thì áp doanh số rồi này kia thì nói chung là cũng rất là, ờ, stress này kia, rất là mệt. Mình hiểu là cái stress này nó tụ lâu ngày thì nó giảm là nó làm cho bạn là kiệt sức này kia á ha, việc mà bạn nghĩ đến chăm sóc bản thân là nói chung là một cái bước tiến rất là tốt rồi đó nha. Thì trước tiên á để cho để để cho mình cho có thể là cho bạn cái lời khuyên á thì hổng biết á là bạn đã, a, thử những cái cách nào để mà giảm stress trước đây chưa?
Đúng rồi. Đúng rồi, à, đúng rồi. Cho tới bây giờ luôn á là mình thấy một ngày của mình á nó rất là dài, xong rồi là gần như toàn bộ cái thời gian á, mình đều có cái công việc của bản thân mình hết trơn, không có việc này thì cũng có việc khác, không vấn đề này thì cũng có vấn đề khác á bạn, thì thành thử ra là mình hổng có biết cái cách nào để mà mình bớt cái giảm cái tình trạng stress của mình hiện tại luôn á. Dù rằng là cũng có nhiều người nói rằng là nghỉ ngơi đi, <laughs> nhưng mà bây giờ thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi bạn, thời gian đâu mà để mà mình thư giãn trong một khoảng thời gian được bạn? À, tại vì nếu mà mình mình buông lơi tất cả mọi thứ thì ai là người chịu trách nhiệm với cái số lượng và bài viết mỗi ngày của mình, ai là người chịu trách nhiệm với lại cái công việc của mình có ai hết trơn, thành ra là mình hông biết phải làm thế nào ừm, hổng biết phải làm cách nào hết trơn á bạn, thiệt sự! Ừm.
Ừm. Ừm À! À, hiểu. Ờ. Ừm. Đúng ha. À. Ừm. Ừm, thì vậy thật ra rất là động nặng nặng nề luôn. Ừm. Ừm, nè, thì, ờ, trước tiên á cho mình hỏi á là thì bạn có thời gian rảnh hông và mỗi ngày á, thì bạn có thể là dành thời gian rảnh cho bản thân mình khoảng là bao nhiêu nè?
Ừm, ờ, cho tới bây giờ á thì gần như sáng với lại chiều thì mình hông có cái thời gian nào nó rảnh, nên là thời gian mà mình đi làm ở trên công ty rồi, nhưng mà chỉ có cái thời gian mà về nhà buổi tối, thì buổi tối thì ngoài cái thời gian mà ăn uống và chơi với vợ con ra thì mình rảnh đâu đó khoảng 1-2 tiếng trước khi ngủ. Ừ, thì cái thời đó là mình nghĩ cái thời gian đó là thời gian hợp lý nhất để mà mình có thể làm cái gì đó cho bản thân mình á bạn. Kiểu thay nhưng mà mình lại có một cái thói quen nữa là mình hay lướt điện thoại trong cái thời điểm đó. Ừm, nó cũng ảnh hưởng tới lại một phần nào đó cái việc mà mình
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. À. Ừm. Đúng rồi ha. Đôi khi, à, ừm, mình hiểu rồi đó. Ừm, mình nói chung là bạn cũng có thời gian để mà có thể là, ờ, chăm sóc bản thân này kia đó ha. Thì cái lời khuyên của mình đó là, ờ, bạn nên là dà buổi sáng nè, thì mình cố gắng là mình thức dậy sớm đi, chừng khoảng là 20 phút thôi để mình có thể là, ờ, ừm, hít thở sâu nè. Rồi á những lúc mà, ờ, dậy á thì mình có thể là thử ngồi thiền vào buổi sáng, còn nếu mà bạn ngồi thiền không được á thì mình có thể thử là đi bộ nhẹ nè, hoặc là chạy bộ nhẹ những cái khu vực như là nếu mà gần nhà bạn có công viên này kia, thì mình có thể là thử đi 5 hoặc là 10 phút này kia đi, để mình cảm giác là trong một ngày mình, kiểu như là, ờ, có một cái năng lượng vào buổi sáng á, để khi mà bắt đầu vào công việc á bạn, đó thể mình thế là, ờ, hay là chiến đấu này kia được, kiểu như vậy, ừm.
Đúng rồi. Ừm, vậy hả bạn? Mình hiểu, mình hiểu. Ừm, ra vậy. Ừm, ừm. Thật ra là tới bây giờ là mình hông có cái cái thời gian nào gọi là cho buổi sáng của mình mình thảnh thơi á. Thật ra là thường là mình sẽ thực ra là vẫn sẽ có nếu như mà mình, ưm, thức dậy sớm hơn á, còn bây giờ thì tại vì mình ngủ muộn á bạn, xong rồi là mình cũng thức thức dậy nó cũng trễ và nó cũng sát giờ cái thời điểm mà mình đi làm luôn. Cho nên là mình cũng sẽ cố gắng để mà mình, ờ, thức dậy sớm hơn, đúng hông bạn? Hy vọng rằng là mình dậy nổi, chứ mình sợ rằng là tối hôm đó thức khuya rồi thành ra là sáng là mình hông có cái thời gian để mà mình hông có đủ năng lượng để mình thức dậy sớm, để mà mình như hồi nãy bạn nói á, ừm.
Ồ, không có luôn à? Ừm. Ừm. À, mình hiểu. Ừm, mình hiểu rồi đó nha. Đúng là khi mà quá là stress này kia này kia thì gọi là, còn thức khuya nữa thì đôi khi thì cũng không thể nào mà thức dậy sớm được, thì chắc chắn là phải đổi một cái phương pháp khác đó, thì mình vẫn có một cái phương pháp cho bạn đó là, ờ, bạn có thể là buổi tối thì chắc chắn là bạn sẽ có rảnh thời gian tầm khoảng 1-2 giờ đi, thì bạn có thể là thử viết ra những cái dòng cảm xúc vào cuối ngày đi để xả bớt cái stress trong đầu á bạn. Kiểu như là, ờ, mình có những cái bực dọc bực dọc này kia nè, thì mình có thể là viết ra và đôi khi á, viết như vậy á thì mình cũng không có làm ảnh hưởng đến ai, đôi khi mình cũng không có xả stress lên, ơ, bạn bè, người thân hay gia đình. Điều như vậy á thì nó giúp cho bạn, gọi là, ờ, nhìn nhận hơn là cái việc mà, ờ, nguyên một ngày bạn mệt mỏi như sao nè, ờ, rồi mình phải xả ra cho những cái trang giấy như vậy thì nó cũng giúp cho mình là nhẹ nhàng, giảm stress hơn á, thì hổng biết là cách này có phù hợp với bạn không nè?
Đúng rồi. Ừm, phương pháp nào bạn? Đúng, đúng. À, vậy hả bạn? Ê, mình thấy đúng á nha, tại vì nhiều khi là mình bị áp lực á, xong rồi là mình cảm thấy là mình bị căng thẳng rồi mình về á mình lại xả lên cái cái cái cái áp lực đó lên vợ, lên con mình. Thì mình nghĩ rằng là 1-2 lần thì nó cũng hông sao nhưng mà lâu dài thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái mối quan hệ của mình với lại những người thân của mình luôn á, nên mình cũng đang, gọi là, cố gắng hông biết phải làm thế nào. Mà khi mà bạn chia sẻ về cái phương pháp mà viết lại những cái điều mà mình ấm ức á, trong một ngày trời thì mình thấy cái cách này nó khá là hay á, ờ, mình cũng sẽ cố gắng để mà mình thay vì mình lướt điện thoại á, đúng hông? Mình cũng sẽ ngồi xuống rồi là viết ra những cái suy nghĩ, những cái tâm trạng, những những cái tiêu cực của mình để mà buông nó xuống, chứ vác nó lúc nào ở trên ở trên vai thì mình cũng giác cảm giác rất là nặng nề, gọi là, làm mình lúc nào tâm trạng cũng bị trùng xuống á bạn. Ừm, mình hiểu cái cam mình hiểu cảnh đó, ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm, mình hiểu cái cảm giác đó. Ừm, đúng rồi đó. Thì ngoài ra nếu mà, à, buổi tối á mà bạn khó ngủ hoặc là bạn, gọi là, ờ, thường hay sử dụng cái thiết bị công nghệ hoặc là lướt điện thoại này kia, thì mình thử là giảm tải lại nè, bằng những cái thói quen tốt hơn như là ngồi ngồi thiền nè, nhẹ nhàng, thôi tầm khoảng là 3-5 phút á, chỉ á ngồi yên một chỗ nè và mình tập trung vào cái hơi thở của mình đó bạn. Thì điều đó cũng giúp cho bạn, gọi là, bình tâm lại nè, ờ, nhìn nhận lại những cái cái sự, gọi là, mệt mỏi của mình á và không có, gọi là, nổi nóng này kia. Tại vì đôi khi á nha, buổi tối mà bạn mệt mỏi nè và cảm giác mà còn lướt Facebook hay là mạng xã hội này kia thì m sẽ gặp những cái cảm xúc mà tiêu cực trên đó đó, thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe bạn á, làm cho bạn, à, stress thêm á vào cái cuối ngày đó bạn, đó, thì hông biết là bạn có thể thử cách này nha!
Ừ, thì sao bạn? Ừm, mình hiểu. Ừm. Trời ơi, nói thiệt với bạn luôn là mình bị một cái, gọi là, bị nghiện cái điện thoại á và mình dễ bị dính vào những cái video mà video ngắn như là TikTok, hoặc là YouTube Reels đồ đó. Đó, cứ lướt xem riết một hồi, ờ, một hồi mình hông biết là cái thời gian đó là bao lâu, hoặc là mình có ngủ muộn hay không, đó, xong rồi thậm chí là có những cái thứ mà nó tiêu cực nó mình cảm nhận được luôn, về giấc ngủ của mình, về những cái thứ xung quanh, nó làm cho mình cũng dễ bực dọc, nó làm cho mình cũng không có kiểm soát được cái giấc ngủ nó bình an. Là nó nó cũng một khoảng thời gian rồi, thì khi mà bạn nói xong thì mình cũng sẽ thử cái phương pháp mà bạn nãy bạn nói là thiền, đúng không? Nhưng mà bạn ơi, hông biết là thiền như thế nào thì nó mới, ờ, thực sự là hiệu quả? Ờ, nhiều khi là nói thiền vậy thôi chứ mình cũng chưa bao giờ mà mình mình mình làm qua cái phương pháp này hết trơn á bạn, ừm.
Ừm. À, ừ, như vậy. À. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, những cái phương pháp thiền á thì cũng rất là nhiều nhưng mà á là mình, gọi là, một người là không có chuyên nghiệp á, thì mình cứ thử thiền theo kiểu á là, à, lắng nghe cái nhịp thở đó bạn. Đó, tức là mình ngồi đó tầm khoảng 3-5 phút và không gian nó yên lặng đó nha bạn, thì mình cũng, gọi là, tắt hết cái thông báo, ơ, điện thoại đi, chiếu chung là, ờ, tạo một cái không môi trường, không gian yên tĩnh và mình cứ lắng nghe cái nhịp thở của mình trong vòng, gọi là, à, 3-5 phút đó, thì nó cũng làm cho bạn, gọi là, cảm giác cái tâm trí stress này cũng dần dần được giảm xuống nè. Và cái, a, là chung là mình cũng lắng nghe cái hơi thở của mình, nói chung là cái làm cho cơ thể bạn nó nó bình tâm lại, không bị ảnh hưởng bởi cái tin tức t tiêu cực hoặc là những cái suy nghĩ và stress này kia đó bạn.
Sao bạn? Mình hiểu. Ừm, tức là mình chỉ cần một cái khoảng không gian, đúng hông? Xong rồi là mình sẽ tập trung vào hơi thở của mình, đúng hông bạn? À!
Ừm, chính xác. Ừm, thì mình lắng nghe cơ thể mình, ví dụ như mình thở ra thì mình cũng biết là mình đang thở ra, mình thở vào ấy thì mình cũng biết là mình đang thở vào, thì lúc đó cái não bạn tập trung vào hơi thở thì cũng không có nghĩ tới stress hoặc là bị làm phiền bởi những cái thứ mà suy nghĩ mà, gọi là, trong đầu của bạn á bạn á, kiểu như vậy.
Ừm, ra vậy, giờ mình mới biết cái phương pháp này luôn á bạn, vậy chắc có lẽ là mình cũng sẽ, ừm, tìm hiểu thêm về cái phương pháp này, thì mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều về cái phương pháp này. Ngoài ra thì, ừm, mình còn phải lưu ý gì về cái việc mà mình giảm stress mỗi ngày để mà, ừ, căng bớt căng thẳng bạn? Thiệt sự
Ừm. Ừm, nói chung á là căng thẳng á thì ai cũng có gặp phải rồi, thì mình cũng có một cái phương pháp khác đó là, ờ, mình cứ nghỉ ngơi đi để mà hồi phục. Tức là bạn có phải là đạt đặt cái thời khoảng thời gian riêng luôn, tức là trong cái khoảng thời gian, cái khung thời gian đó đó thì bạn là không bao không nói tới công việc nè, kể cả bạn bè hay là, ờ, sếp hay là gì đó cũng nhờ mình thì mình cũng phải biết tập nói không đi. Tức là c nếu mà trong quá trình ở trong cái giờ mà mình nghỉ ngơi đi, mà sếp có kêu mình gửi báo báo hay là xem lại báo cáo thì mình cũng, gọi là, từ chối luôn, và nói là hiện tại là, à, mình không có h sẵn sàng để mà làm việc hoặc là, ờ, đang trong cái giờ mình nghỉ ngơi á, thì đó cũng là một cái dạng mà là chăm sóc, ơ, cá nhân của bản thân của mình á. Tại vì nghỉ ngơi cái là để cái thời gian mình nó nó phục hồi lại mà bạn, nó giúp cho mình, gọi là, ờ, cơ thể mình nó bình tâm hơn, chứ chung là mình cũng đặt cái thời gian riêng và không bao giờ nhắc tới công việc trong cái khoảng thời gian đó, thì cũng giúp cho bạn, gọi là, à, giảm stress rất là nhiều luôn.
Là sao bạn? Ừm, mình hiểu. Vậy hả bạn? Ừm, thiệt sự luôn. Cho tới bây giờ là mình chưa có cái thói quen đó, mà thay vào đó thì gần như là khi nào mà sếp cần á, thì mình lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào mình cũng trả lời lại tin nhắn, rồi trả lời lại email. Ừ, chắc có lẽ là khi mà mình biết được cái tình trạng hiện tại mình cũng sẽ giảm bớt đi cái, gọi là, cái trách nhiệm, ừm, làm việc mà mà nó quá cái thời gian quy định á bạn. Thì hy vọng rằng là thời gian sắp tới là mình cũng sẽ học cách để mà từ chối bớt những cái công việc mà nó không thực sự cần thiết vào cái lúc mà mình nghỉ ngơi. Và cảm ơn bạn rất là nhiều nha, vì ngày hôm nay đã chia sẻ cho mình rất là nhiều những cái phương pháp, mình cũng sẽ áp dụng nó trong thời gian sắp tới, thử xem như thế nào, cảm ơn rất nhiều. Ừm.
Ừm. Dạ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, chúc bạn, ơ, vượt qua những cái stress này nha. Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều.